まず率直に聞きたいんですけど、あなたにとって家で、ま、夜ほっとする瞬間ってどんな時ですか？
はい。 夜ほっとする瞬間って、結構幾つかあるんですけど
はい。
まあ、一番ほっとする瞬間は、やっぱりベッドに入る瞬間ですかね。
おお。ベッドに入る瞬間。その時はどんな五感が動きますか？
はい。 いや、もうあの最近、布団のシーツを替えたんですね。
はい。
で、えっと ふ特に冬なんですけど
はい。
あの、まあ、毎年ね、普通やると思うんですけど、ベッドシーツって替えると思うんですけど
はい。
あの、ま、今寒くなってきたじゃないですか。
そうですね。
うん。で、こう結構肌触りのね、なんかもふっとしてるんだけど、ちょっとシルクな感じの手触りのシーツに替えたんですよ。
おお、なんかもともとはそうじゃなかったシーツを使ってた、なんか肌寒くなったなって、シーツで感じられたってことですか？
はい。 うん。 そうですね。ま、寒くなって、シーツを変えて で、その寒くなった時に、夜もいろいろ全部終わらせて寝るぞっていう時に、その冬だった場合は、そのシーツにこう、も、ふっとこう、何だろう、ダイブというか滑り込むのが、すごく幸せというか、ほっとする瞬間ですね。
おお。 おお、なんか、ほっとするんですね、それって。
え、ほっとしないですか？
な、ほほ、うん。 でもなんか 分かるかもしれないですね、その気持ちは。
あ。<chuckles>
なんとなく。
はい、そのもう1日の全てのことが終わって
うん。
なんて言うんでしょう、もう何にも考えないで寝るだけだってこう思っていると、もうリラックスするんですよね。
あ、でも寝る時って服着られてますよね。
はい。
なんかそのふわっとした感触とかは、なんとなく服の上から伝わってくるようなものがあるんですか？
うん。 あ、まあ、あの手とあと顔面で受け止めてますね。
おお、手と顔面で受け止めてるんですね。
<laughs> はい、もう、顔からこう、スリスリしに行きますね。その。まあ、あのシーツと枕カバーがおんなじ素材なので、なんかあと、あの、掛け布団もおんなじ素材なので、もうそのね、柔らかい手触りの空間に包まれると、すごく何て言うんでしょう、あと、多分狭っちいところが好きなんだと思うんですよね。
うーん。 はい。 ああ。
こう、だからなんか昔からこう布団に潜り潜り込んだり、ベッドを秘密基地みたいにしてこう、狭い空間を作ったりするのが好きで
はい。
なんかそうやって布団の中にくるまって、ほっとするっていうのはありますね。
なるほど、じゃ、ベッドも割と狭いものを使って、なんか
あ、ベッド自体は広いです。
あ、ベッド自体は広いんですね。
はい、その中で毛布にくるまるのが幸せなんです。
ああ、なるほど。
はい。まあ、逆にね、夏なんかは あの、冷感シーツを変えるんで
はい。
まあ、暑い中、こう冷感シーツにスッと、こうね、ひやっとしたベッドをこう触りながら なんだろう、布団に入るのがほっとしますね。
おお、なんかほっとするっていうと、気持ち的にはもうやることがないからって、ほっとするような感じなんですかね？
うん。 あ、そうですね。ベッドに入った時のほっとするはそれかもしれないです。
うーん。
なんか終わったぞみたいな、今日1日終わったっていうこう安堵感というか。
はいはいはい。
うーん。
なるほど、はい。
そうですね。 ま、他にはやっぱりあの夜ご飯の瞬間とかですかね。
あ、夜ご飯の瞬間ですか？
はい。
え、例えば具体的にどんな感じでほっとされるんですか？
うん。 あの、ま、料理するのは基本的に好きなので、ま、いつも夜ご飯を作って、ま、パートナーと一緒に食べるんですけど。
はい。 はい。
なんか、やっぱいただきますって言って、なんかネットフリックスとかでドラマを見たりするのが、こう毎日、こう、恒例な感じのご飯の食べ方なんですね。
はい。
で、その時はなんかもうやっぱ決まったルーティンな感じになってるので
うーん。
あ、今日も終わってゆっくり、なんだろう、ドラマが見えるぞっていうのとね、美味しいご飯を食べながら 家族とのんびりするぞっていう、こう、ほっとした感じっていうのがありますね。
ああ、なんか、こう、一段落つきましたみたいな時に、こう、ホッとされてるんですよね、きっと。
うん。 そうなんですよ。なんか、やっぱ、幸せだなって思う瞬間がホッとする気がするんですね。安心感と繋がるというか。
うんうん。 うーん、そうですよね。
うーん。なのでね、大事な人と美味しいご飯を食べて、好きなドラマを見たりするって、もう、その空間が揃うと、ああ、なんか 幸せだなという感じになります。
おお、それは素晴らしいことですね。やっぱり、家でもなかなか、こう、夜ホッとできない方とか、あの、家族の方を気にして、なんか、周りの目を気にしてって過ごされている方も中には、あの、いそうな気はするんですけど。
はい。 うん。 うん。 うん。 はい。
やっぱり、ホッとできる空間が家にあるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど。
はい。
うん、なんか、1人でく住んでた時とか、まあ、あの、別の家族と
うん。 はい。
あの、1人で寝てた時とか、まあ、家族と寝てた時とか、そういう時とかと比べてもよりホッとしますか？
あ、そうですね。確かに、まあ、実家にいた時は
うん。
何ですかね？やっぱ家でご飯食べてほっとするっていうより、実家にいた時はやっぱりそれこそ、あの、お風呂に入ったり、ベッドに入ったりする時なので、実家の時はやっぱ1人の時の方がほっとしてた気がしますね。
うーん。 ああ、それはなんか、ね、別に居心地が悪かったとかそういうあれではないですよね。
うん。 あ、全然ないです。
うーん。
なんか、私、基本的に実家にいた時にあんまり自分のことを聞かれるのが好きじゃなかったので
はい。それは何でですか？
なんか、わりなんですかね？なんか別にいいじゃん知ってどうすんのって思うんですよね。
それは家族だから知りたいじゃないすか。
<laughs> いや、大事なことがあったら伝えるから、こう聞かないで欲しいんですよね。
ええ、気になるから聞くんじゃないですか？
<laughs> ね、そうだと思うんですけど、まあ、それはやっぱ人それぞれね、あんまり自分から言いたくない人も中にはいるので、やっぱそこはね、ちょっと空気を読んで、あのそっとしておいて欲しいんですよね。自分が話したくなったら話すのでっていう。
うん。 うん。 うん、あ、なるほど。 あ、そういう感じだったんですね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
だからなんかやっぱ1人の時の方が好きなことをこう好きなあの携帯見て、あの好きなアニメ見たりとかもできますしね。
うーん。そうですよねん。だただ、ま、実家ならでの、こう、安心感みたいなのってあったりすると思うんですけど、うん、例えば、こう、ま、これからの時期だと、あの、年末年始とかって差し掛かってきて、ま、クリスマスとかって割と忙しかったりすると思うんですけど。
うーん。 はい。 はい。 うん。 そうですね。
はい、年明けた時のこの肌寒い時の実家のこたつに入った瞬間なんてどうですか？
うん。 あ、ほっとします。<laughs> ほっとします。それは確かにほっとしますね。
ほっとしますか。 うーん、なんか、こう、ありますよね、そういうのって。
うーん。 そう。何て言うんでしょうね、実家のこたつってなんかすごい特別な感じはして、やっぱ小さい時からね、こたつでよく寝ては怒られっていうことはあったんですけど、どうしてもねあります。ありました。
うん。 ああ、やっぱりありますよね、誰でも。 うん、早く寝なさいって、早くお風呂入りなさいって、言われるんですよね。
うん。 そう。言われます。<laughs> あれがね、煩わしかったんですけど、確かに今ね、一緒に住んでない状態で、こう冬、実家に帰った時のこたつは
うーん。
やっぱなんかこう、懐かしい気持ちをなんかこう蘇らせるというか、あれはほっとしますね。
そうですよね、こたつってのはやっぱり、あったかいじゃないですか。
うーん。 あったかいですね。包まれね。うん。はい。
はい、それもなんかホットする、ほっとする、ホット、ほっとするみたいな。
あ、えっと、掛けてます？ホットに。<laughs> 確かに、ホットしてほっとしますね。
掛け言葉ですよ、これ。<laughs> それもやっぱあるんですかね。うそうなんですよね。なんか実家のそのほっとするこたつは、あの、なんかそのこたつの上にみかんがあったよとか、なんとなくそういう風景を覚えてたりとかしますか？
うーん。<laughs> はい。 うん。 あ。 しますね。あとは、あの実家に、あのもう大好きな愛犬がいるんですね。
うん。 おお。それは今も健在なんですか？
うん。 あ、今も、はい、まだ元気でいるので。
おお。何、何のし犬種ですか？
あ、えっと、ミニチュアあんまりミニチュアじゃないミニチュアダックスフンドなんですけど。
ほう。
その犬がね、人がこたつ入っていると、必ずお腹のところに、体をピトッとくっつけて丸まってくるんですよ。
おお、それは可愛いですね。
可愛い、もう想像しただけでね、ほっとしちゃったんですけど、そのね、こう実家ならではのね、こう触れ合える、わいワンちゃんも家族なので、家族のね、ぬくもりっていうのにもやっぱりほっとしますね。
うーん。 そうですよね、でも犬がこう、こたつ中に入ったら、ちょっと怖くないですか？
あ、犬が入る時は必ず消します。あの、温度温度っていうかスイッチですね。うーん。
あ、やっぱそうですよね。 はい、なんか犬はね、あのこたつで丸くなるって、あ、言いますもんね。
あ、言いますね。あの犬はこたつ本当に大好きです。<laughs> そう、人がいない時もずっとこたつに入ってるので、犬もきっとね、こたつがほっとする場所なんでしょうね。
はい。 はあ。 うーん。 なるほど、じゃあ、まあ、実家そう、こたつがない時でも、実家に、ま、帰ったタイミングとか、犬に会えた瞬間とか、それもほっとするひと一つの瞬間じゃないですか？
うん。 うん。 そうですね。いや、それはあります。こう結構ね、実家には帰るので、こう近いので定期的に。
うーん。
うん、で、夜過ごすこともよくあるんですよ、泊まったりとか。
あ、はいはいはい。
はい。なので、ま、実家で過ごす時ね、は、夜やっぱりこたつとか、あの、ま、団欒ですよね。
うーん。
している時がほっとするかなと思いますね。
そうですよね、こたつで犬がいて、団欒しながら、まあ、なんかのんびりする以上のほっとする瞬間ってなかなかないですよね、多分。
うん。 なかなかやっぱほっとするっていうところに紐づいているのは、おそらく安心感、だと思うんですけど、その安心感はどうしても、ま、1人か家族かとじゃないとない気がするんですよね、私の中では。
うん。 うん。 うーん、そうですよね。なんか逆にこう、何て言うのかな、ま、家でいるけど、ほっとできないみたいな時とか
うん。 はい。 うん。
その、実家ではあったと思うんですけど、やっぱそういう時、対処法としては、お風呂に入ったりとかっていう感じなんですかね。
はい。 うん。 はい。<laughs> そうですね。お風呂に入ったり、ま、早々に自分の部屋に行くっていうところが実家の時は、ま、対処法って言ったらあれですけどね。よくしてたなと思います。
<chuckles> え、やっぱ自分の部屋へ行くとほっとしますか？
しますね。そう、たぶん寝ることも好きなので、ま、人はみんな好きだと思うんですけど、ね、あの1日の終わりにもう何も考えないでいいんだっていうだけで、ほっとできる、なんだろう、もう何にもいらないほっとできる方法だと思うので。
うーん。 はい。 うーん、そうですよね。やっぱ自分のテリトリーの中に入るとほっとする。
うーん。 はい。 はい。
はい、でもこたつは自分のテリトリーだと思って入ったら他の人の足があるっていう。
<laughs> ありますね。争いが起きますね、あれね。<laughs>
はい。 争い起きるんですけど、ほっとしちゃうんですよね、何でかあれが。
うん。 それもまたあのほっこりかな？<laughs> ほっとするし、ほっこりしますね。
うん、確かに。 うん。
うん、温かい瞬間です。
うーん。いや、なんか夜こう、色んな形で、家でこうほっとするっていう、まあ、実家と、まあ、今の暮らしで、まあ、ひと段落ついたタイミングとか
うん。 はい。 うん。 はい。
うーん、やっぱり共感できるものがものすごいあって、素晴らしいお話だなと思いました。
うん。 あ、ね、みんなに共通してますね。
そうだと思います。夜のこたつ、冬のこたつ、お話ありがとうございました。
はい。 はい、こちらこそありがとうございました。